باقول لِك إيه أنا كنت عايز أسألِك كده على حاجة يعني في البداية كده، هو أنتِ بتحسي إن الخوف من الفشل كده ده بييجي إمتى يعني، بييجي قبل ما تبدئي الحاجة قبل ما تبدئي يعني الخطوة والَّا بييجي في النُص، والَّا بييجي إمتى بالضبط؟
إمم. بُص، كلامك ده فكّرني بموقِف عِشته آآ، حقيقي عِشت إحساس الخوف ده، الخوف من إن ال ال التجربة تفشل.
جميل. طب جميل. طب احكي لي كده طب الموقِف ده، أو احكي لي التجربة.
هاح آه أحكي لك عنه هو مش أنا بالضبط اللي عِشته بس أنا كنت شخص يعني أنا كنت في قلب الحدث يعني، إحساس مش أنا اللي هاعمل الحاجة بس إحساس الخوف كان غالب عليّا.
إمم إمم. جميل.
آآ، أنا كنت أنا وزوجي آآ، وهو كان بيمتحن آآ، امتحان الطيران بتاعه.